Eh, sí, sí, o sea, tienes razón, y te sobra. Entonces, eso es lo que me lo que me empieza a causar estrés, antes de viajar. O sea, ya si ya que el viaje por sí, pues, es estrés por todo, la empacada, la cosa, ¿no? No no es un estrés sano, vamos a llamarlo de esa manera, estrés disfrutable. Entonces, ya me voy a poner encima, otra cosa de que de que sí vamos a ir juntos, pero pero lo que tú dices, ¿no?, juntos, pero no revueltos. Y y todo el mundo relajado, y todo el mundo, eh, saca tiempo para hacer sus cosas, y bueno, nos vemos mañana, eh, ¿no? Y si no quieren hacer una actividad, nos vamos nosotros, definitivamente. Y y sí, te tener ese acuerdo, como como común, totalmente.
Ujú. Correcto. Ujú. Correcto. Algo así, como identificar tus no negociables, como dormir por la tarde, o tal vez, tomarte un café a solas, 20 minutos. O tal vez, no cocinar, porque simplemente, te vas de vacaciones, y quieres descansar de la cocina. Entonces, comunicar estos límites, con amabilidad, sería bueno, porque así tus amigos, eh, comprenderían. Porque tal vez, ellos también, quisieran estos espacios libres, para ellos
Uqjú. Sí. Ay. Mm, sí. Claro. Ajá. Okey

Ah.
Y de la presión de querer que todos estén encajados, felices y, bueno, eh, pero, eh pudieras considerar también el hecho de, em, cambiar la expectativa
Mm.
como decir, juntos, pero no revueltos.
Claro.
Entonces, el mayor error en los viajes grupales es creer que hay que hacerlo todo juntos, al mismo tiempo. Y la clave de la paz mental sería como establecer desde antes de salir que ha habrá tiempo de libertad, es decir, que cada persona vaya por su cuenta.
Ajá, sí. Ajá. Mm.
Entonces, existe como una regla de oro. Míralo de esta manera. De proponer que cada familia tenga, al menos, una mañana o una tarde libre para ir por su cuenta, y esto quitaría la presión de negociar
Ujú. Okey. Mm.
cada minuto del día. Entonces, eh, si ellos quieren ir a un museo, por ejemplo, y tú quieres quedarte en la piscina, o allí, qué sé yo, en en esa casa, o en ese hotel donde van, o en un restaurante. Entonces, está bien, porque no es un desplante, sino, más que todo, como una libertad para cada persona hacer, o cada familia hacer lo que quiere.
Ujú. Ajá. Mm.